Certo.
Ehm, quindi sì, è sicuramente migliorato, migliorato il modo per poter ascoltare musica. Ehm, il livello della musica magari, mhmm, non proprio. Ne senso, oggi c'è meno musica impegnata sicuramente, ma molto più musica, ehm, per vendere, per, mhmm, commerciale, come devo dire sì. Ehm, quindi
Com d esatto. Infa e quindi diciamo che secondo te, ad oggi, uhm, diciamo "scegliere", tra virgolette, una canzone per ricordare i propri genitori o i nonni, è è più difficile rispetto, magari, a prima? Essendo che, magari, si sono sviluppati dei generi come il rap, il trap, uhm, quindi è sicuramente forse un po' più difficile individuare una canzone
<chuckles> Eh. Ehm, cioè, ob immaginare i mie uhm, che ne so, la sotto una canzone rap, po abbo pe può esserci pure, eh, perché magari ho sentito anche nelle canzoni che magari sono anche, ehm, un misto tra il rap, no, magari una parte rappata, una parte m malinconica quasi di una canzone, anche delle canzoni certo, non è i mio genere però, insomma, sicuramente ci può e ci possono essere delle canzoni che, magari, poi si possono ciare. Molto soggettivo, è molto soggettivo.
Certo, è molto soggettivo, per carità. Certo, certo, certo. Poi è molto soggettivo, insomma. Sì. Certo, ce anche perché la musica sì, esatto, esatto, anche perché la appunto, la musica e le canzoni e sono di di poi molti generi sono soggettivi, quindi può essere che magari anche in queste nuove canzoni ci si ritrova un ricordo dei genitori o dei nonni. Allora, io ti ringrazio perché a me fatto molto piacere fare questa conversazione con te, mi ha veramente, ehm, emozionato pensare al tuo ricordo, quindi ti ringrazio e spero di sentirti presto.
Eh. Assolutamen Ma grazie a te, grazie a te de spero anch'io di sentirti presto. Ciao.